بُص أنا في موضوع مضايقني كده بقى لي فترة، و وعايزه أفضفض لَك كده يعني، بصراحة لأن الموضوع خانقني ومش عارفة يعني أعمل إيه فيه، أنا الفترة دي كده باشتري كتير أوي online، وكل ما ألاقي حاجة آآ، سواء عاجباني أو مش عاجباني أشتريها، وللأسف ده خلّاني عليّا ديون كتير أوي ولناس كتير.
بُصّي أنا أنا معاكِ بصراحة ومقدّر إحساسِك دوّة، ومش عايزِك تتضايقي خالص يعني، و و وعارف إن إن الحاجة دي حتّة إن بتشتري كتير ده وإن يكون عليكِ ديون دي حاجة آآ، بتضايقِك آآ، بس قولي لي كده طيب أنتِ آآ، إيه ال إيه اللي بيحصل ليه مثلًا، ليه ليه بتشتري كتير كده؟ أنتِ كل ما بتتضايقي تشتري يعني، الموضوع ده من زمان والّا لسّه قريّب والّا إيه؟
لأ، هو الموضوع ده من يعني هو مش من زمان أوي، بس يعني هنقول مثلًا بقى لي سنة والّا حاجة آآ، كُل يعني على طول كل ما أقابل حاجة مش يعني مثلًا بالذات في الفترات اللي لمّا أكون أنا مضغوطة أو متوترة، بالاقي نفسي اللي هو إيه أنا هاخفف بقى الزعل اللي عليّا ده بإن أنا أروح أشتري لبس وmakeup وبارفان آآ، و ولمّا الحاجات دي توصل لي خلاص كده أنا ارتحت وال والتوتر راح، فاقعد بقى أشتري اللي ييجي قدامي على أمل إن أنا إيه، أروق كده وما أبقاش متوترة.
إمم، فاهمِك. طبعًا طبعًا. طَب قُولي لي أنتِ يعني أنتِ خ يعني بتشتري مثلًا من أول ما تشتري مثلًا حاجة صغيرة كده بترتاحي والَّا لازم بتشتري مثلًا ك حاجات كتير أوي؟ آآ في حاجات معيّنة ال اللي بتريّحِك مثلًا، كده تحسي إن أنتِ خلاص بقى ما بقيتيش متوترة وزعلانة؟ آآ، والَّا عادي أي اللي هو شرا وخلاص اللي هو أي حاجة بتشتريها مثلًا وخلاص؟
هو بُصّ لأ، هو فعلًا أنا آآ أكتر حاجة بتخليني أرتاح وأنا باجيبها اللي هو اللبس والmakeup وال والشُنَط وكُلّ حاجة بقى خاصة بال بالبنت، والبرفان وال والskincare بقى والحاجات دي. والمشكلة إن ال الحاجات دي يعني أوقات ما باكونش محتاجاها، يعني أنا ممكن لو هاجيب مثلًا آآ، نوع perfume ممكن يبقى عندي مليون نوع، بس لأ أنا عايزة أجيب النوع ده. م مثلًا لو هاجيب صابع روچ، أنا بيبقى عندي نفس درجة الروچ دي كتير، بس أنا برضه مُصمِّمة أجيبه، أ المشكلة بقى في الحاج هي دي بقى اللي بت بتخليني مـض دايمًا مضغوطة ومديونة كمان.
إمم، فاهمِك. إمم. فاهمِك طبعًا، يعني أنا مقدّر إحساسِك دوَّة وشعورِك ده، آآ، قُولي لي طيب أنتِ آآ، لمّا بتشتري الحاجات دي بتشتري Online والَّا بتنزلي مثلًا تروحي آآ تشتري، وبتشتري من أماكن مثلًا زي Mall كده، والَّا بتشتري مِن إيه؟
إمم. لأ، هو أنا باشتري online عشان ده أسهل حاجة أصلًا بالنسبة لي كُل ما ييجيلي فلوس والّا أي حاجة، مع إنها بتكون فلوس ناس أو أنا مثلًا عايزة أدفع جمعيات عليا أو عايزة أدفع مثلًا حاجة جايباها قسط آآ، الموبايل بتاعي مثلًا، ما باروحش أدفع الحاجات دي، وباروح أجيب بيها لبس وmakeup علشان بس مجرد إن أنا آآ متضايقة شوية كُل ما ألاقي نفسي متضايقة والله لطالبة order بجد زهقت.
فاهمِك. فاهمِك طيب، طَب أنتِ ما حاولتيش مثلًا تشوفي حَل للموضوع ده؟ ما حاولتيش تفكّري مثلًا إن أنتِ تقللي آآ، موضوع إنِّك تشتري ده، أو آآ، تشوفي حاجة تانية مثلًا، اللي هو تنفسي بيها عن غضبِك وتوترِك ده؟
بصراحة المشكلة إن أنا مثلًا يعني آآ، معنديش صحاب كتير، مش عندي ناس حواليا مثلًا أقدر إن أنا أتكلم معاهم بقى ونخرج و ومجرد إن أنا أروح خروجة كده وأرجع كويسة، فباحس إن أنا الحاجة الوحيدة اللي هي صاحبتي في ال في في في أوضتي كده هي الموبايل بتاعي، فطول ما أنا قاعدة أفتح ستوريهات الإنستجرام وأقعد أشوف الصفحات اللي منزلة لبس، وأطلب كُل حاجة تحت إيدي بقى، أنت عارف الonline طبعًا سهل إزاي.
امم. إمم، فاهمِك، فاهمِك. بس أنتِ عايزة تجربي كُل حاجة طبعًا، طّب أنتِ لمّا بتيجي تشتري أنتِ أنتِ قُلتِ بتشتري بفلوس مثلًا معاكِ، فلوس جمعيات مثلًا أو كده، آآ اللي هو فلوس معاكِ م م مش مش Credit Card يعني مثلًا، بتشتري الفلوس بتبقى معاكِ فعلًا، و وبتشتري بيها مش مثلًا بتشتري مثلًا بCredit Card وترجعي تسددي المديونية بعدين آخر الشهر، صح؟
آه. لأ، هي بتكون بالcredit card، هي بتكون أصلًا جايّة لي مثلًا من الشغل بتاعي، محطوطة أصلًا في الVisa بتاعتي، فطبعًا آآ الموضوع ده بقى إيه مسهّل لي الشرا، خلاص بقى أنا أي حاجة بضغطة زرار أكون دفعت وجبت ال الحاجة اللي أنا عايزاها.
إمم <sniffs> طَب وليه ما فكرتيش قبل كده إن أنتِ بد بعد ما تشتري الحاجة دي آآ إن أنتِ ترجعيها مثلًا، كده كده بيبقى معظم الحاجة مثلًا، معظم المحلات بيبقى في زي حتّة سياسة الاسترجاع بعد 15 يوم مثلًا، وفي محلات تانية بتدّي لحد 30 يوم آآ بحيث إن أنتِ لما تحسّي إن أنتِ ارتحتِ مثلًا بعدها آآ كام يوم كده والّا حاجة، تبدئي ترجعي الحاجات اللي أنتِ اشتريتيها، اللي أنتِ مثلًا شايفة إنها ما لهاش لازمة، أو آآ أنتِ يعني ي لمّا تحسّي إن أنتِ اشتريتيها آآ هو بس علشان علشان ترتاحي، علشان أنتِ كنتِ متضايقة أو زعلانة، والّا ما أول حاجة لمّا بتجيبيها بتفتحيها على طول؟
إمم. لأ، لأ، طبعًا أنا أول أول ما الحاجة باجيبها على طول، حتى لو لبس مثلًا، أقعد بقى لازم ألبسه، وألبسه وأقعد أتصور قدام المراية بقى، وأحط الصور بتاعتي على ال على الإنستجرام. ولو مثلًا برفان أو makeup أقعد بقى أحط منه وألبس وأتشيك كده، وأخترع أي مشوار عشان أنزله باللبس الجديد ده والmakeup الجديد. ف <laughs> بالضبط كده.
امم، فاهمِك. تجربيه. امم، أنا فاهمِك طبعًا ومقدر شعورك ده. آآ، طيب أنتِ أنتِ قُلتِ إن أنتِ ما عندكيش صحاب وكده وما بت بتخرجيش، طب أنتِ ما حاولتيش إن أنتِ مثلًا تكوّني أي صداقات أو حتى حد من قرايبك مثلًا يكون قريب ليكِ مثلًا تتكلمي معاه أو تخرجي معاه مثلًا أو كده؟
أنا طبعًا باحاول، بس ساعات كده بالاقيهم مش حاب يعني مش حابين يخرجوا، اللي هو واحدة بقى مشغولة في دراستها، والتانية مش عارف مسافرة، فبالاقي كده إن إن كله مش فاضي. م يعني مش في نفس الوقت اللي أنا باتضايق فيه، ألاقي الناس كلها فاضية لي. لأ، للأسف يعني م ما بتصادفش كده مرّة إن نكون متفقين مع بعض في نفس ال الوقت الفاضي يعني. فباضطر بقى إن أنا أفضل في أوضتي.
امم، فاهمِك. امم، طَب قولي لي قولي لي طيب أنتِ مثلًا بتضايقي أو آآ، ال المشكلة اللي معاكِ بتاعة ال حتة الشرا الكتير دي آآ، أنتِ أنتِ متضايقة عشان أنتِ بتشتري حاجات كتير مثلًا ما لهاش لازمة، والَّا شايفة إنها بس آآ، الديون، إن أنتِ بقى عليكِ ديون؟ فديون كتير مثلًا أو كده فلوس بتتصرف.
أيوه طبعًا، هو الموضوع عبارة عن إن أنا عندي ديون كتير، وطبعًا آآ، الديون دي طول الوقت كده بتخليني عمّالة بأنِّب بأنِّب نفسي كده و و وبالوم في نفسي، وطبعًا في نفس الوقت كمان، إن أنا باجيب في حاجات ما لهاش لازمة، وباقعد أسمع من أهلي كلام اللي هو أنتِ أنتِ ليه بتجيبي حاجات ما لهاش لازمة؟ طَب ما أنتِ عندِك منها، طَب أنتِ على فكرة بقى أنتِ شخص مبذِّر، ف فبصراحة أمّا بيقولوا لي كده برضه بازعل، آآ ما أنا أكيد برضه مش حابة كده آه، مش حابة كده أنا.
امم، فاهمِك، آه. بيضايقوكِ طبعًا. فاهمِك طبعًا ومقدّر إحساسِك دوَّة، بس بُصّي، مش عايزِك تزعلي خالص يعني، آآ، أنتِ، آآ، طبيعي إن أنتِ مثلًا لمّا بتضايقي تدوّري على حاجة إنها تسعدِك وتعمليها عشان تطلعي من ال ال المزاج اللي أنتِ فيه مثلًا، اللي هو الزعل والكلام ده، فأنتِ أنتِ شُفتِ ال حتة ال ال الشرا ده، هو ده اللي بيخرجِّك من الmood الزعل ويخليكِ مثلًا تفرحي شوية وتتبسطي، آآ، بس أنتِ ممكن تدوّري على حاجة تانية بحيث إنها يعني أنتِ عارفة اللي هو تدوّري على حاجة ت مثلًا تحبيها أو تعمليها، إنها تخرجِّك من الزعل أو كده، تنفِّسي مثلًا فيها، آآ، الزعل اللي عندِك بحيث إنها ما ت برضه في نفس الوقت ما تخسّركيش، ممكن تفيدِك، يعني مثلًا ممكن ممكن تلعبي رياضة مثلًا، تلعبي رياضة، فكّرتِ تلعبي رياضة قبل كده؟
بالضبط. زي إيه مثلًا؟ بصراحة آه، أنا لعبت لعبت حوالي شهرين بس رُحت gym بس أنا بَعد كده قعَدت بقى قُلت: "لأ، أنا <tsk> مش حِمل الفرهدة دي." ورُحت قاعدة في البيت بس. <laughs> ما لحقتش أكمِّل كتير.
طَب أنتِ مش لازم مش لازم حتى لو أنتِ مثلًا، آآ، كسّلتِ تروحي gym أو كده، ممكن تلعبي رياضة حتى حتى في البيت يعني، أنتِ عارفة آآ، ممكن مثلًا تلعبي في البيت مثلًا شوية تمارين رياضية في البيت، تلعبي فيه، آآ، اللي هي زومبا، أي حاجة، الحاجات دي آآ، حتى لو أنتِ مثلًا ما بتلعبيش، آآ، رياضة على طول، ممكن عارفة اللي هو وقت اللي هو أنتِ حاسّة إن أنتِ عايزة تشتري دلوقتي، أنتِ زعلانة مثلًا فعايزة تشتري دلوقتي، فممكن، آآ، تلعبي رياضة، ممكن مثلًا تعملي لنفسِك الحِتّة دي اللي هو تقعُدي تفكّري في نفسِك تشتري لأ، بدَل ما تشتري مثلًا، آآ، العبي شوية رياضة، العبي مثلًا، آآ، هتشتري مثلًا حاجة، ادّي ادّي لنَفسِك مثلًا قاعدة إيه، اقعُدي مثلًا العبي رياضة ساعة وبَعد الساعة ممكن إيه قولي إيه، لو بتروحي مثلًا، آآ، تشتري لو لسّه مزاجِك لسّه مثلًا، آآ، متضايق وكده، فآه ممكن، آآ، ممكن تشتري ولو مزاجِك بقى اتضبط شوية فخلاص، بالطريقة دي أنتِ ممكن تقلّلي، ممكن حتّى مش لازم مثلًا الرياضة في البيت، ممكن تنزِلي تتمشّي، تنزِلي تتمشّي، ت تشمّي شوية هوا، آآ، في مكان مثلًا حلو.
إمم. آه. تصدّق فكرة حلوة. إمم. آه، حتّى لو لوحدي مثلًا، يعني مش لازم صُحبة حواليّا وكده؟
بُصّي، ممكن آه، يعني أنتِ لو فيه طبعًا حد معاكِ يا ري يعني مثلًا لو فيه بس أنتِ قُلتِ مثلًا ما عندكيش مثلًا حد أو كده أصحاب بس لو فيه لو فيه حد مثلًا أصحاب، لو فيه حد من جيرانِك برضه لو ح واحدة تعرَفيها أو كده من جيرانِك تنزِلي، حتى لو ما فيش حد خالص، انزِلي بس غيّري جَو، اللي هو أنتِ متضايقة شوية فانزِلي غيّري جَو آآ، شوفي الشارع، شوفي الشجر مثلًا كده، ال آآ، غيّري غيّري المكان اللي أنتِ فيه.
بالضبط، ما عنديش حد. إمم. آه، يعني أستبدِل الفكرة بحاجة تانية.
آه بالضبط، بحيث إن أنتِ تقلّلي ال حِتّة ال الفلوس أو الكلام ده اللي أنتِ بتدفَعيها آآ، تدّي نفسِك مثلًا، آآ، عليكِ برضه فلوس مثلًا بتيجي أنتِ بتقولي عليكِ جمعيّات مثلًا وعليكِ فلوس ال آآ الحاجات دي، الحاجات الفلوس، يعني بُصّي دايمًا أول بأول، الفلوس أول ما تيجي لِك على طول مثلًا اكتبي ممكن تقسّمي زي دفتر كده عندِك معاكِ برضه أو آآ في ورقة كده أو في نوته، اللي هو ال الفلوس اللي عليكِ واحدة، واحدة أول ما تيجي لِك فلوس، بُصّي ودّيها على طول للمكان اللي أنتِ مثلًا عايزة تسدّديه، سواء، آآ، ديون عليكِ لل
حلو أوي. آه، بالضبط. إمم. ماشي. صح، ما أسيبهاش يعني كام يوم.
بالضبط، ما تسيبيش الفلوس معاكِ طول ما أنتِ عليكِ فلوس، علشان ما ت ما تصرِفيهاش، اللي هو دايمًا حاولي ممكن لو أنتِ شايفة برضه إن أنتِ بتصرِفي كتير من حِتّة ال آآ، ال ال الVisa اللي هي الcredit card أو كده، إن أنتِ الموضوع سهْل بالنسبة لِك، أنتِ قُلتِ مُعظَم الوقت ب بيستخدميها، آآ، وأنتِ قاعدة online ممكن ممكن لو لو م مش قادرة خالص، ممكن توقّفيها، ممكن توقّفيها فترة بحيث إن هو إيه، عارفة حِتّة اللي هو تمنَعي نَفسِك شوية بحيث إن أنتِ ما تستخدميهاش، فاللي هو أنتِ أنتِ قُلتِ إن أنتِ بتستهسلي الموضوع وأنتِ قاعدة في البيت، ف فأنتِ كده ممكن آه، هتكسّلي مثلًا تنزِلي ترُوحي تشتري، فممكن تلغيها فأنتِ إيه رأيك في الحَل ده؟
ماشي. آه، online بقى و هو سهْل. إمم. بالضبط. للأسف جدًا. صح، بصراحة عجبِتني أوي، يعني أنا فعلًا ممكن أعمل كده، موضوع بقى الرياضة ده أنا أنا هاجرّبه وال والمشْي والكلام ده، أنا حاسّة إن هو بجد هيفرِق معايا ب أنا حاسّة إن أنا بجد آه، بجد.
آه أكيد هيفرِق معاكِ طبعًا، أكيد هيفرِق معاكِ الرياضة الرياضة الرياضة بالذات يعني أنتِ بُصّي، هتحسِّن مزاجِك، يعني حتى، آآ، أنتِ لمّا تكوني متضايقة أو كده وتلعبي رياضة مزاجِك هيتحسّن أصلًا، هيتحسّن صحّتِك، أنتِ قُلتِ مثلًا رُحتِ، آآ، الgym شوية وبَعد كده كسّلتِ فأنتِ كُتر الرياضة والكلام ده هيحسِّن صحّتِك وكمان هيحسّن مزاجِك.
حلو أوي، بصراحة أنا أنا ارتحت أوي لما فضفضت معاك، وباتمنى بجد إن إحنا يعني نتكلّم تاني قريّب أوي، علشان أنا مبسوطة أوي إن أنا اتكلّمت معاك.
أنا تحت أمرِك وفي خدمتِك في أي وقت وموجود هنا علشان أساعدِك في أي وقت.